والله بصراحة، <laughs> ممكن أندم ويبقى الندم كمان يعني بس هيبقى نسبي، لأني في الأوّل وفي الآخر يعني إن أنا أدّي لنفسي فرصة إن أنا أزعل برضو أو أتضايق أو كده بأحس إن ده واجب عليَّ، لو أنت لازم برضو ما كلنا بشر في الأوّل والآخر م مضطر إن أنا أزعل وأتضايق، فبأسيب لنفسي آه، بأسيب لنفسي فرصة.
إن أنت كنت إمم. آه. إمم. أكيد طبعًا، ده أحاسيس طبيعية عند كل الناس. امم.
بالضبط كده، فبأدي لنفسي فرصة إن أنا أزعل أو حتّى لو هأندم بأدي لنفسي فرصة إن أنا أندم، بس بعدين بأرجع أحكّم برضو دماغي وأقول عادي تجربة وعدت واتعلمت منها، فباحب أحكم العقل في الحتّة دي.
طيب ح حلوة تجربة و وإن أنت تعدّي بتجربة وتتعلم منها أكيد. بس عايز أقول لك بقى هنا يعني في موقف اخترت فيه بإحساسك ومشاعرك كده وطلعت فيه صح؟
آه، طبعًا. موقف عدى بمشاعري وطلع صح، حرفيًا تقريبًا ولا حاجة، ولا حاجة عدت بمشاعري وطلعت صح.
آه. ولا حاجة، ولا ال ولا مشاعرك ما طلعتش صح ولا مرة.
دايمًا بأحس إن في إنَّ في الموضوع، حتّى على فكرة عايز أقول لك لو مشاعري طلعت صح في حاجة حاجة خفيفة مثلًا زي أنا مريت مثلًا بموقف إن فيه حد كان قاعد بي آآ، بيتعامل قدّامي إن هو ملاك الرحمة وييجي من ضهري يقول كلام وبتاع آآ، كنت كان مشاعري كلّها بتقول إن لأ وابعد عنّه والشخص ده مش عارف وحش وكده، <tsk> مشاعري بتحّكم بقى بالضبط إن أنا متضايق، بس حسّيت إن أنا حكم حكّمت عقلي في الأوّل، يعني أوّل ما أحس إن أنا مشاعري هتحدفني في حتّة ما بأجريش وراها وخلاص، بأحكّم عقلي في حتّة.
آه. آه، ما ما ما ما بتبقاش مرتاح. إمم. يعني أنت ما بتعتبرش نفسك شخص عاطفي، يعني بتعتبر نفسك منطقي أكتر وبتفكر بعقلك أكتر؟
لأ. بالضبط، لمّا حصل القصّة دي آآ، يعني أوّل ما حسّيت إن مشاعري هتحدفني في حتّة، حتّى لو هي صح أنا بأقول لك أنا مش متأكّد إذا كانت صح والّا غلط، بأرجع أحكّم عقلي أقول طب استنى نبص كده إيه نشوف الدلائل فين، نسأله شخصيًا إيه المشكلة أمّا نفتح معاه الموضوع، نسأل صحابنا اللي حوالينا آآ، أدوّر كده حوالين الموضوع و
إمم. بترجع تاني، بتجيب ورا. امم. فاهمك آه، بتحاول ت تضبط الموضوع تاني، تحاول تعمل له تضبيطة كده. طيب آآ
آه. بالضبط كده، وحتّى لو عقلي لو حتّى المشاعر اللي طلعت صح في القصّة دي آآ، بأبقى ما ما ندمتش بقى أو أو ما ندمتش إن أنا ما سمعتش مشاعري وخلاص ليه؟ لأني حكّمت الاتنين مع بعض، فحققت بقى حتّة موازنة كده، فأبقى مرتاح بقى ما أرجعش أندم إن أنا ما سمعتش كلامي من أوّل مرّة، لأنّه هو لمصلحتي.
آه. ي يعني كده أيوَه طبعًا، يعني كده التجارب اللي أنت مريت بيها دي نقدر تقدر تقول كده إن هي خلتك تميل للعقل أكتر يعني؟

والله بُص، آآ، يعني الموضوع إحنا ما تكلمناش في بشكل صريح، ولكن كمشاعر وكحركات أنا باعملها مثلًا أو اللي هو بنقول عليها يعني تلميحات آآ، كانت آه متبادلة وبحد كبير كمان، عارف بقى أنت اللي هي المعاكسات بقى الفلرتات ع شباب بقى وشباب طايش يعني <chuckles> ف
امم. اهم. أيوه، آه، <giggles> طيّب لمّا أنت عرضت القرارات بتاعة عقلك كده، وابتديت إن أنت تغيّر من أسلوبك، كان في رد فعل من الجنب التاني أو منها يعني رد للتصرف بتاعك ده؟
<clears throat> آه. والله بُص، هو الموضوع كُنت حابب إن أنا أجيبه بشكل تدريجي، يعني ما ينفعش إن أنا ابقي باتواصل مع حد بشكل يومي مثلًا في الآخر أكلمه مرّة في الأسبوع فجأة كده، هيحس بشكل هتحس إن في حاجة غريبة.
امم. هيحس إن في حاجة غلط، آه.
بالضبط كده، فرُحت م مخلي الموضوع ده بشكل تدريجي اللي هو إيه بدل مثلًا مثلًا يعني ب باعاكس 10 مرّات في اليوم لأ، هاخليهم النهارده 8 بس، بُكرة يبقى 5 بس، كده يعني <giggles> ف فده اللي أنا عملته عشان أعمل حدود أو أبني سور بس طوبة طوبة.
يا والا، ماشي، <laughs> آه. <chuckles>
اللي هو إن أنا ما أبنيش السور ده فجأة ف ف فأوتر العلاقة اللي ما بينا، خصوصًا إن باقول لك صدّقني يعني علاقة طيبة جدًا وكانت كلّها جد وحرفيًا كُنا إحنا الاتنين آه، سبب لبعض إن إحنا ن نذاكر يعني و كده.
آه. أنا م آه، أنا فاهمك طبعًا آه، يعني كُنت عايز أقول لك، أكيد طبعًا يعني أنت كده واضح من كلامك إن كان في مشاعر فياضة يعني آآ، طب أنت شايف كده إن العاطفة والمشاعر دي كده بتخليك بقى لمّا تاخد قرار زي ده بتندم والّا بتفرح أكتر و يعني قرارات المشاعر دي بتبقى كلّها ندم والّا كلّها فرح، إيه حكايتها معاك؟
آه، جدًا والله. امم. والله بُص أنا أنا باحب يعني أدعم عقلي بنسبة أكتر من نسبة مشاعري، بشكل عام. باحس إن العقل هو اللي بيحكم في الأول وفي الآخر المشاعر آه، ممكن تبقي حاجة كويسة زي إنك مثلًا تشوف حد ضعيف فتساعده، ده مشاعرك اللي حكمت، ولكن في حاجات لمّا باحس إن هي مطولة كده باحس إن أنا حك باحس إن أنا عايز أحكّم عقلي في الموضوع.
آه. آه.

والله بُص أنا صحابي دايمًا، خصوصًا بقى صحاب الكلية لإن هم دول كانوا قربوا مني، آآ في الكلية وأكتر ناس كده كانت قريبة مني، كان هم دايمًا بيلاحظوا إن أنا شخص جَد بقى أوي كده وأي حاجة باخدها على خاطري، وأي حاجة باتكلم فيها جَد، فب اللي هو بيقعدوا يقولوا: "يا عم مشيها بالحب، خليك كده حنين مع الناس." يعني والله أفتكر في مرة ك ك كانوا مق مقصرين جدًا في تسليمة المفروض نسلمها وكان الجروب فيه بنات وأولاد، آآ لقيت إن إحنا خلاص رايحين في داهية حرفيًا، آآ رحت قايل لهم رحت قايل لهم ك حاجات متأخرة مش عارفين نعملها، والمفروض إن الحاجات دي مش مش عليّا إحنا مقسمين الشغل شغل مجموعة في الأول وفي الآخر، هم البنات ما شافوش شغلهم، قلت لهم: "لأ يا جدعان ما ينفعليش الشغل دوّة، أنتم شوفوا شغلكوا، وأنا مش هاحط نفسي في وش المدفع وأطلَع أنا في وش الدكتور"
إمم. إمم. أيوه. ليه بقى رايحين؟ آه. جميل، قلت لهم إيه بقى هنا؟ يعني ما عملتِش الحنين اللي هو بي نن آه، النحنوح ده اللي ما ما عديتش الكلام ده.
لأ، ما كانش عندي. خالص، و والله العظيم لدرجة إن إن قلت لها: "اللي اللي مقصرين هم اللي يطلعوا قدام الدكتور، أنا ما ليش دعوة، أنا كل مرة هاشيلكوا!" ولدرجة إن حرفيًا في بنت روّحت، وبنت تانية طِلعِت تعيط في الحمام.
إمم. آه، ده أنت ج ج جرحت المشاعر كده.
و وصحابي بقي قعدوا يقولوا لي: "يا عم لأ، مشيها بالحب وما تبقاش كده." آه، قلت لهم: "يا جدعان لأ المشاعر هنا ما ما تلزمنيش، أنا شخص جاي شغال جاي شغال دلوقتي، وورايا شغل." هو ده أكنُه شغل.
آه. إمم. يعني أنت أنت كده ما بتقدرش تتحكم في اندفاعك لمّا تكون مُتحمس كده، على طول بَتطَلع الكلام اللي بي كده بتقوم طاسُّه على طول في وش اللي قدامك.
غالبًا آه، لو أنا فاض بيّا مثلًا و والموضوع خلاص يعني أصل يعني هو أنا برضه معلش أنا مش هاطلَع أصيح فيهم مرة واحدة كده، أنا أدّيت تنبيهات مرة و2 3 لحد ما فاض بيّا، لحد يوم التسليم وألاقي في الآخِر الحاجة ناقصة، هنا بقى مشاعري ما لهاش علاقة خالص بقى إن أنا أتنحنح، وأقول لهم، خلاص حصل خير ومش حصل خير وهنعديها، لأ هنعدي مين! ما أنا
إمم. آه. أيوه، أيوه. لأ، ده موضوع جَد، الموضوع لازم يخلص، طب أنت <laughs> خلاص مش هاحن تاني، باقول لك أنت ما قابلتش حد كده بيقول لك أو بيلومك مثلًا على قراراتك العقلانية كده؟
آه، حنيت مرة و2 و3 خلاص. بالضبط والله. قراراتي العقلانية حد يلومني، آآ نص الناس اللي بتخش معايا في مجموعات الشغل. بيقول لي: "آه، يا عم أنت إيه، كل شوية واخد ال الموضوع جَد كده؟" بس صدقني بتبقى اللوم دي مجرد فترة، ولمّا بيشوفوا النتيجة بتاعة ال ال الجَد وتحكيم العقل وإن مش كل حاجة تتاخد بالحب والعاطفة، آآ بي بيرجعوا يقولوا لأ، الدنيا كانت مضبوطة يعني.
بيلوموك. <chuckles> ف طب ها لأ، آه.